Hi, grüß dich. Und zwar, ich frage mich oder ich hatte mich letztens gefragt, wie ist 'n das eigentlich bei den anderen? Weil ich merke immer häufiger, dass, wenn ich in bestimmten Situationen bin, wo ich irgendwie 'ne Leistung erbringen muss, war es sei es früher in Prüfungen, sei es in der Uni oder in der Schule damals, dass s dass ich so 'n ganz unangenehmes Angstgefühl bekommen habe, was auch wirklich dann auch körperlich
Mhm.
Auswirkungen hatte in Form von: Ich muss zum Beispiel auf Toilette, ich hatte Übelkeit, ich hatte g also mein Körper hat sich richtig gesträubt davor, irgendwie vor genau so 'nen Sachen oder auch vor wichtigen Terminen, sei es irgendwie Führerscheinprüfung damals und ich merke, dass es irgendwie l besser wurde wird, aber irgendwie nie wirklich weggegangen ist. Wenn irgendwas extrem Wichtiges ansteht, habe ich das immer noch weiterhin, und ich weiß irgendwie nicht, was ich machen kann, dagegen.
Ja. Ja, also, ähm, so 'n bisschen so 'ne Nervosität bei Prüfungen ist ja sehr weit verbreitet. Also, ich glaube, 'ne gewisse Aufregung verspüren da wirklich die allermeisten Menschen, aber, du beschreibst ja jetzt schon so 'n paar mehr Symptome, also zum Beispiel, dass man sehr häufig auf die Toilette muss, also dass man die Blase auf einmal 'n bisschen schwächer wird. Das ist ja schon so etwas Physiologisches. Ähm, ja, und dann h höre ich da so 'n bisschen so raus, dass es bei dir quasi einfach 'n bisschen mehr ist, dass dich das auch wirklich stört, wenn dann solche Termine anstehen.
Genau, also weil's wirklich einfach unmittelbar in mein Leben auch eingreift.
Ja, und, ähm, du meintest ja jetzt ganz konkret, bei diesen Uni-Prüfungen hattest du das auf jeden Fall immer. Und hast du, ähm, jetzt Situationen, wo sich das wieder meldet? Also, was sind das für Situationen?
Also ja genau, Uni-Prüfungen war genau das ehemalige, was mir am ehesten eingefallen ist, weil das ist jetzt das, was am ehesten zurückliegt, aber auch schon 'n bisschen länger weg ist. Und vor allem jetzt, äh, Leistungsangst eher als Prüfungsangst aufgrund der Tatsache, dass ich selber
Mhm.
Projekte leite, Projekte entwickle, konzipiere und dann immer, wenn's zum Abschluss kommt, habe ich eh schon so 'n bisschen diese perfektionistische Art und Weise, aber auch diese Angst davor, dass das sehr gut sein muss. Und diese Leistung dahinter muss sehr gut sein und dann kriege ich immer so richtig körperlich so Einschränkungen halt in Form von Bauchschmerzen, Magenkrämpfe, Nervosität, Angst, so genau da
Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, du meintest ja mit der Uni, da war das schon doll ausgeprägt. Wie waren denn da generell deine Erfahrungen? Also, hattest du dann einfach diese ganzen körperlichen Symptome, aber die Prüfungen sind gut gelaufen? Oder hattest du dann auch wirklich so Katastrophen wie, dass du da auf einmal 'n Blackout hattest oder durchgefallen bist durch 'ne Prüfung mehrmals?
Ja, ich bin tatsächlich ich würde sagen, es ist 'n gesunder Mischmasch. Äh, also es gab Situationen, wo ich also es war eigentlich immer immer der Fall, prüfungstechnisch, auch egal, wie gut ich vorbereitet war. Also, auch wenn es da am Ende 'ne 1.0 wurde irgendwie oder 'ne eins drei oder so, war ich nervös davor und mir ging's gar nicht gut. Aber auch bei den Sachen, die ich dann richtig doll verkackt habe, äh, hatte ich auch genau dasselbe äh, also irgendwie, ist egal, wie gut ich vorbereitet war, es war immer der Fall.
Mhm. Ja Ja. Ja, also das verstehe ich, weil also wenn man so 'ne Angst hat, dann, ähm, ist die Angst halt nicht weniger, wenn man jetzt gut vorbereitet ist oder nicht. Ich dachte nur, vielleicht hilft es so 'n bisschen, äh, um die Angst loszulassen, sich daran zu erinnern, dass es halt meistens ja doch irgendwie gut geht. Also, wenn wir jetzt noch mal auf diese Projekte, äh, zu sprechen kommen, mit denen du jetzt manchmal zu tun hast. Ich meine 'n bisschen Kritik ist ja ganz normal, passiert immer, aber, ähm, hattest du schon mal da so 'n Komplettausfall oder ist das eigentlich immer alles gut durchgegangen?
Am am Anfang meiner Karriere gab es schon die ein oder anderen Ausfälle, wo ich selber gemerkt habe, ich bin nicht gut vorbereitet und das habe ich dann auch gemerkt, weil ich dann irgendwie vor sehr vielen Vorgesetzten war. Ich hatte das Privileg, aber auch irgendwie 'n bisschen das Problem, dass ich in sehr jungem Alter sehr viel Verantwortung bekommen habe für Projekte und dann bist du da irgendwie mit Anfang 20 und präsentierst da grad irgendwie, äh, 'nen Projekt, an dem du 1/2 Jahr gearbeitet hast und dann auf einmal sagt der CEO, CFO, CIO von 'ner einer der größten deutschen, ähm, Distributionsleiter, äh, was für 'n Quatsch ich da gemacht habe und dann macht er dich einmal zu Sau. Das hat mich gebrochen, glaube ich. Äh, <chuckles> und, äh, da seitdem ist es so bisschen wie damals in der Uni. Also, ich habe mir dann so innerhalb der Uni-Zeit wieder so Selbstbewusstsein angeeignet, aber es war immer noch schlimm, aber jetzt war das wieder schlimm. Und jetzt ist es wieder besser, aber die Phase kurz danach, das war wirklich Katastrophe. Und ich habe es irgendwie nie überwunden, einmal komplett.
Ja. Okay. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt's halt so 'n bisschen so 2 Ansätze, die man irgendwie verfolgen kann. Also, zum einen, äh, kennt man das ja auch von so anderen Ängsten, also, so was wie Spinnenangst oder Höhenangst oder so. Da wird dann mit Exposition gearbeitet. Also, es heißt, dass man diese Sache, vor der man Angst hat, dass man die einfach wieder tut, weil die Angst wird ja nicht kleiner davon, dass man es nicht tut. Aber ich höre ja bei dir raus, du hast ja jetzt nicht aufgehört zu arbeiten, sondern du hast dich da wieder an so 'n Projekt gewagt.
Und dann halt, äh, quasi in den sauren Apfel gebissen und ähm, mit den Magenschmerzen und der Nervosität einfach, äh, abgeliefert. Und dann kam dieser Drang immer mehr in dieses Perfektionistische, dass ich einfach noch mehr mache und noch mehr mache und dann hoffe, dass es dadurch besser wird.
Ja. Ja. Ja, jetzt kann man ja vielleicht so 'n bisschen überlegen, wie man, ähm, dein Wohlergehen bisschen steigern kann. Also, ähm, zum einen, äh, du ha meintest ja, du hattest einmal diese ganz schlimme Erfahrung, dass dann von ganz oben, äh, ganz negatives Feedback kam. Ich gehe davon aus, du hast ja wahrscheinlich jetzt auch 'n bisschen draus gelernt und hältst dann wahrscheinlich auch vorher schon Rücksprache mit Leuten in deiner Firma, oder?
Genau. Also, ich hole mir schon Feedback ein und, ähm, das geht dann leider so hinaus, dass es häufig der Fall ist, dass ich sehr häufig dann noch mal so 'ne Iterationsschleife mache. Also, noch mal checke, noch mal checke, noch mal checke und dann Deadlines so 'n bisschen nach hinten verschiebe und dann einfach Hauptsache ich habe irgendwie viermal jetzt gecheckt, ähm, aber halt so bei leidenschaftlichen Projekten, die ich so super cool finde, da ist es irgendwie 'n bisschen einfacher.
Okay. Okay. Also du spürst dann, äh, bei etwas, was dir sehr leicht fällt, wo du denkst, ja, da bin ich jetzt auch wirklich der Experte sozusagen, da ist es so 'n bisschen entspannter und bei so Dingen, wo du 'n bisschen mehr im kalten Wasser bist, da kommt dann eher diese Unsicherheit auf.
Gar nicht sagen, ob ich so Experte sin bin, sondern eher, es ist so 'n spannendes Thema. Also, wenn's irgendwie 'n spannendes Thema ist und ich habe keine Ahnung, es ist cooler, als wenn es ein 'n gar kein spannendes Thema, aber irgend 'n Thema, was ich schon kenne keine Ahnung, irgendwie irgendwie Supply Chain von irgend 'nem Warehouse in Mexiko oder irgendwo anders, das ist mir irgendwie das ist so langweilig, da da da da kriege ich eher Bauchschmerzen gefühlt, als wenn ich irgendwie, ähm, Sustainability Chain abändere für irgendwie 'n nachhaltiges Konzept, was ich irgendwie spannend finde. Das finde ich irgendwie cooler und da da ist es 'n bisschen weniger.
Mhm. Okay. Ja. Hm, ja, okay. Das ist ja auch spannend. Da höre ich jetzt so 'n bisschen raus, dass, ähm, wenn du da so 'n, äh, richtigen Sinn siehst in der Aufgabe, die du grade machst, dass, ähm, es dir dann besser gelingt, dich darauf einzulassen und darin aufzugehen, als wenn da eigentlich so 'n bisschen so 'n Schulterzucken mit einhergeht.
Eigentlich eigentlich schon. Also, ja, das <chuckles> jetzt, wenn du das sagst, es wirkt wirkt so plausibel. Also, jetzt macht so, gefühlt so Sinn. Ja, äh, rein theoretisch, wieso mache ich nicht einfach die ganze Zeit irgendwie sinnstiftende Sachen, weil dann wäre würde es mir von Grund auf besser gehen. Aber irgendwie kam ich jetzt nicht so easy darauf.
Ja, man muss ja natürlich auch leider sagen, wenn man jetzt in 'nem Betrieb ist, man kann sich ja auch nicht immer alles, äh, aussuchen, was man macht. Ich glaube, das haben wirklich die meisten Leute, egal was sie für 'n Job haben, dass die halt 'n paar Teile vom Job supercool finden, aber andere dann wieder irgendwie repetitiv oder langweilig. Ich frage mich halt nur, wie man das hinbekommen kann, dass du dann nicht in diesen krassen Stress gerätst. Ähm hast du irgendwie also, ich dachte entweder, dass du halt im Unternehmen dann noch mal Feedback holst, aber das machst du ja auch schon. Also, kannst du dir selber irgendwie so 'n Stopp setzen, dass du denkst: „Okay, ich mache jetzt ich mache das jetzt und ich versuche die Qualitätsanforderungen zu erfüllen, aber ohne dass es so dass es so ausartet“? Also, äh, wie könntest du da für dich so 'ne Grenze setzen?
Ich kann natürlich 'ne Grenze setzen, indem ich, äh, die Projekte versuche zu verhandeln mit meinem, ähm, sagen wir jetzt mal Vorgesetzten, äh, d dass ich es schaffe, quasi die spannenden Projekte überproportional einzuba binden in meiner Verteilung, weil ich halt wie so als Berater fungiere. Ähm, dementsprechend also, wenn ich schaffe zum Beispiel irgendwie 'n cooles Thema, dann irgendwie 70 % drauf zu belasten und das langweilige 30 %, das wäre natürlich cool, weil wenn ich dann irgendwie dann habe ich ja automatisch die Möglichkeit, in 'nem coolen Projekt mehr Zeit zu investieren und dann habe ich mehr oder weniger Bauchschmerzen, als wenn ich dann 50, 50 habe, weil aktuell ist bei mir eher 50, 50
Mhm.
als jetzt so 'ne Variation. Also, ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre vielleicht wirklich wenn ich das, äh, eins setze oder anwenden möchte, was du grade empfohlen hast, was auch eigentlich cool ist, dass ich mich einfach hinsetze mit ihm, so einfach mal Pro-Cons kommuniziere und sage: „Ey, ich würde gerne 30, 20 haben, zu den coolen Sachen. Aufgrund von beispielsweise halt wirklich, dass es mir so unwohl geht."
Ja. Ja, also, wenn du 'n Vorgesetzten hast, mit dem das möglich ist- das geht ja leider nicht mit jedem- dann wär's natürlich 'ne super Sache. Weil und ich denke, du kannst dann vielleicht sogar argumentieren mit, ähm dass du da auch irgendwie, ja, vielleicht dann sogar effizienter bist, weil deine Leidenschaft da so dransteckt.
Ja, und die Produktivität vielleicht so 'n bisschen erhöhe, und dann kann ich ja irgendwie so abzählen.
Ja, genau, so Effizienz, Produktivität, ähm, das klingt ja für Chefs dann immer ziemlich gut.
Ja, also, we ja, gut, äh, dann wei jetzt also, jetzt freue ich mich tatsächlich sogar, dass ich jetzt einfach mich mal hinsetze und dem gefühlt 'nen 'ne SWOT-Analyse schreibe, warum es sinnvoll wäre, dass ich nur noch coole Projekte mache, damit er auch mehr Geld generieren kann, weil ich eventuell für mehr Zeit da reingesteckt werden kann und da einfach die Gewichtung 'n bisschen anpasse. Ich glaube also, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, und dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal vorab, dass ich da so 'n recht einfachen Tipp, aber irgendwie nicht offensichtlich für mich genug war, äh, umzusetzen. Auf jeden Fall erstmal wirklich danke.
Ja, gerne. Ich hoffe, dass, äh, dein Chef dann auch so 'n bisschen diese Offenheit zeigen wird und, ähm, ja, dass diese Lösung gut für dich funktionieren wird.
Ja, ich drücke ich drücke mir die Daumen und ich danke dir und wünsche dir 'n schönen Tag.